Betul. <laughs>
Oh, ya ya ya ya. Aduh, paham banget lagi. Ya, gimana ya? Mmm, masuk akal sih, Kak. Karena mungkin saya mengambil contoh dari diri saya sendiri, gitu loh. Karena menyembunyikan atau menahan diri itu capeknya luar biasa, gitu loh. Apalagi ketika, eee, situasinya lingkungannya itu enggak enggak enak gitu untuk kita. Eee, jujur saya sendiri juga punya pengalaman demikian. Ketika, apa namanya? Mmm, awal-awal saya daftar bukan daftar ya. Awal-awal saya memulai kelas untuk, eee, studi lanjut saya, gitu loh. Nah, kalau di studi lanjut itu kan biasanya teman sekelasnya tuh lebih tua dari saya ya. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu juga, gitu. Jadi, saya bingung memulai pembicaraannya gimana? Nah, saya yang pada dasarnya tuh suka ngobrol sama orang, tapi ini kok susah ya memulai obrolannya. Jadi, saya, apa ya? Kayak kem bukan kembali ke settingan awal ya, Mbak. Kayak, tiba-tiba tuh jadi pendiam, gitu. Itu aduh capek banget kayak, ini kelasnya kok nggak selesai-selesai. Karena sempat saya mencoba untuk ngobrol dan ternyata memang nggak nyambung. Jadi, saya selama berapa ya, 2 tahun masa studi bersama itu ya saya terkenal menjadi anak yang menutup diri dan juga, tidak suka bergaul di lingkungan kelas saya. Karena ya itu tadi, karena nggak cocok, karena, eee, situasinya nggak nyaman. Akhirnya ya, kita kan nggak bisa nyaman juga ya, Mbak, untuk ngobrol kalau seperti itu. Begitu. Itu aduh, capek sekali setiap pulang kuliah itu kayak, <exhales> akhirnya nggak ketemu ibu-ibu sama bapak-bapak lagi, gitu sih, Mbak. Mhm.
Iya. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. <laughs> Wah. Tapi keren kok, Kak, eee, kalau bisa bertahan selama itu <laughs> dengan dengan tidak menjadi diri sendiri, iya sih, eee, apa? Akibatnya capek sih emang.
<chuckles> E capek sekali. Iya. Heeh. Mhm. Terus ini, Mbak heeh? Iya? Oke. Mbak, ada pengalaman nggak ketika orang itu, apa ya? Istilahnya, eee, menerima kondisi, Mbak, yang, introvert itu tadi. Tidak terlalu, eee, banyak berbicara. Atau mungkin nih malah, eee, memandang sebelah mata, "Aduh, orang itu kok diem aja sih dari tadi." Gitu. Pernah di situasi seperti itu nggak, Mbak?
Mhm, gitu. Eee, ada, apa eee, Kakak, mmm, mhm, gimana tuh? Mhm?

Berpotensi sulit diterima oleh masyarakat karena, eee, masyarakat itu kan punya standart-nya, seperti contohnya, eee, kalau perempuan secara fisik itu kan harus kurus, harus putih, rambutnya harus bagus, harus halus, mukanya harus bersih nggak boleh jerawatan, seperti itu kan kalau secara fisik di Indonesia gitu kan. Kalau <tsk> karakter seorang perempuan itu harus ini ya, tutur bahasanya harus halus, bahasanya juga harus sopan, nggak boleh ngomong kasar seperti itu dan ini, tidak boleh menggunakan nada tinggi, itu agak susah sih kalo menurut saya sih sebenernya Mbak, gitu sih. Mhm, dan ya kadang ngerasa sulit aja gitu loh untuk berbaur deng di masyarakat ketika, eee, berusaha menjadi diri sendiri karena pasti ada ketakutan-ketakutan tidak diterima, seperti itu, Mbak. Mhm.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Oh. <chuckles> Oke. Oke. Mhm. Mhm. Mmm. Oke oke. Eee, kalo aku sendiri tantangan terbesar untuk menun menunjukkan diri aku sendiri itu karena, eee, aku itu pendiam. Eee, di Indonesia itu orang yang, eee, ekstrovert atau yang ceplas eee, bukan ceplas-ceplos, yang terbuka, justru lebih disukai dibandingkan yang tertutup. Tapi aku nggak tau kalau di luar negeri ya. Eee, Itu yang aku rasakan selama hidup di Indonesia karena, eee, apa ya, kalau pendiam itu kan, eee, memang kesannya dia, eee, menyendiri, tidak mau bergabung atau bergaul dengan suatu kelompok atau orang lain, begitu. Eee, padahal, eee, tidak tidak harus seperti itu pendiam itu. Mungkin, eee, pendiam itu karena dia, eee, memang tertutup, tidak pandai untuk mengekspresikan perasaannya dan, eee, dia juga tidak suka basa-basi mungkin. Jadi heeh, jadi dia hanya, eee, mau, eee, bergaul atau ngobrol, eee, tentang sesuatu yang, eee, bermanfaat atau yang dalam gitu. Eee mhm.
Mhm. Iya. Oke. Mhm. Heeh. Bener. Heeh. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Mmm. Iya. Mmm. Mmm, ya. Masuk akal sih, Mbak. Mhm.
Betul, Kak. Jadi, eee, ya itu sih yang aku rasakan, eee, tantangannya kalau akung kadang-kadang, eee, kalau aku misalnya berpura-pura untuk, eee, supel atau terbuka, justru itu, eee, menyakiti diri sih, apa, rasanya nggak nyaman. Begitu sih, Kak. <chuckles>
<chuckles> Mhm. Iya iya iya. Wah, masuk akal sekali ya tadi apa yang sudah Mbak sampaikan tapi, mmm, <tsk> ada nggak sih Mbak, situasi spesifik gitu ketika, eee, Mbak harus nih pura-pura supel, pura-pura apa ya, ekstrovert gitu? Eee, ada momen-momennya nggak, mmm, ketika seperti itu?
Mmm. Mhm.